No, no, appunto per quello siccome prepariamo il nostro proprio il nostro proprio pranzo, ecco, valutavano un po' quali sono le abitudini delle persone a casa, ehm, per venire in ufficio, perché appunto il fatto, no, di dover preparare un pranzo al sacco era contestuale al fatto di venire in ufficio ed è per quello che l'azienda è stata valutata in questi termini, no, a seconda di quante volte a settimana imponi ai tuoi dipendenti, no, di venire in ufficio piuttosto che star fuo
Mh. Pranzo, mh-mh. Ah, ho ca Okay. Ah, okay, okay! No ev pensavo che fosse più legato alla mens
È molto, è molto sottile, sì, sì. È interessante quest'approccio. E quindi lì mi son reso conto di quanto poteva essere inquinante, uhm, non solo, ecco, il consumo di elettricità per preparare un cibo, ma soprattutto appunto la carne rossa, specialmente, perché si va a risalire, no, all'impatto ambientale proprio del pascolo stesso, dei processi poi di
Mh-mh. Sì, esa Mh-mh. Sì.
trattamento de dell'animale
Sì, sì, al tipo di cibo che le fanno mangiare, che comunque da da che so è soia soprattutto, e quindi diciamo che la grande maggioranza della produzione di soia, che si dice: "Ah, ma la poi la soia, l'impatto ambientale", sì, perché lo danno da mangiare a <chuckles> agli animali che devono poi macellare. E quindi mh, mh, mh. Ho capito. E oltre alla carne rossa, quindi, hai tagliato qualcos'altro?
Proprio cos E quindi Mah, guarda, io già ne mangiavo poca, devo dire che appunto l'ho quasi del tutto eliminata, appunto per delle scelte quasi etiche, non mi ritengo vegano assolutamente né né vegetariano, però ne ho trovato giovamento ho cercato di eliminare la carne rossa, limitarmi a quella bianca e poi sostituire l'apporto proteico, appunto, con le leguminose notoriamente, insomma, abbastanza nazional popolari ormai. E poi magari yogurt greco, ecco, magari dei prodotti che per al allo stesso peso contengono più proteine magari di uno yogurt classico zucchera
Mh-mh. Certo, poi fa anche meglio ecco, mh. Ah! Mh-mh. Eh! Certo.